إمم، تمام، تمام فهمتِك، آه إمم.
فاهمة؟ آآ، أنا بس شايفة إن في طرق أحسن من كده، يعني إن أنا شايفة إن في حلول أحسن من كده. آآ، زي زي ما إحنا كُنا بنتكلم إنه إنه يعني يبقى الشخص يا إما مسؤول أكتر، لو هو شخص مسؤ ومهتم جدًا بالبيئة، مهتم جدًا بالطبيعة، ويعني مبدئيات في السما خلاص أوكي، الإزازة يا أخي بتاعتك ما فيش مشكلة. آآ أنت مش مهتم، خلاص يا أخي يبقى أنت معناه إن في محفظتك في فلوس إن أنت تدفع الرهان ده.
زَي إيه؟ إمم. صحيح. تمام. إمم. فلوس، طبعًا، طبعًا.
لكن لكن أنا أنا مش معايا فلوس إن أنا أدفع الرهان، وكانز البيبسي مبدئيًا إحنا أصلًا لو كانز اتتنت، المكنة ما بتاخدهاش.
إمم. إمم. طبعًا. <chuckles>
أنتِ بَقى يعني مسؤولة إن البلاستيك يعني ولا تتنيه، ولا يتطبق، والغطا يبقى موجود، يا لهوي، بَقِت وجع دماغ!
إمم. يا إما تخسري فلوسِك، يا إما تخسري فلوسِك، ودي أب ب حاجة بشعة يعني، الواحد حتى لو مبلغ بسيط بس أنتِ تحبيش تخسريه، لأن إمم، صح.
بالضبط، بالضبط. آه، والناس تشتري الناس اللي بتشتري المَيّة، المَيّة يعني أنتِ أنتِ بتشربي المَيّة كتير، إيه مش هتشربي مَيّة؟ <laughs>
طبعًا تشربي طب على م سيبِك من المَيّة حتى، مش هتشربي عصير، مش هتشربي بيبسي مثلًا، الحاجات دي، آمم آآ المشكلة إن أنتِ كل أما تدف أصل هو ممكن حد يسمع مثلًا اللي هو ¢50 حاجة بسيطة، بس يا جماعة أنتم مش قادرين تفهموا إن هي مش ¢50 واحدة بس، ده شوف على أنت بتشتري كام حاجة في اليوم، مش هاقول لك على مدار شهر، فمَبالغ جدًا و والفلوس دي ممكن تتحط حاجة تانية أنا استفاد بيها، ط طل طالما أنت ممكن تسهِّل لي الدنيا، وما تخلينش أغرم الفلوس دي، فإيه المشكلة أما أنت تعملها؟ ما مش بس تكسب بس خلي عند دم أهلك دم. <laughs>
ولا أي حاجة، آه. ياه! اهم إمم. ده بمبالغ كبيرة، آه. إمم، إمم وإحنا الفردين الف الفردين نساعد بعض، يعني حتى الشركة كمان أنا شايفة إن الموضوع هيبقى أسهل ليهم، إن هُم مش هيصنعوا الحاجات ديّة تاني، مش هيبقوا يدفعوا فلوس فيها، هيبقى المكسب ليهم أكتر. لكن لأ هو بَقى إحنا إيه الأسهل؟ إيه اللي ممشي الدنيا؟ كده يعني.
آه، طبعًا. اهم. إمم. إمم، لأ لازم الاتنين يتحملوا بس العائ المسؤولية الأكبر طبعًا على الشركة، وأنا اتبسطت جدًا في الكلام معاكِ، متشكرة جدًا، مع السلامة. سلام.
وأنا كمان، شكرًا ليكِ.